อ๋อ จริง ๆ แล้วน้ำจิ้มแทบไม่มีผลเลยนะ แต่เราก็จิ้มไปอย่างงั้นแหละแบบว่า อา ให้มันเพิ่มรสชาติ อะไรอย่างเงี้ย จริง ๆ แล้วอะค่ะ มัน มันอยู่ที่ตัวหมึกแดดเดียวล้วน ๆ เลยค่ะ เพราะว่าเขาจะใช้น้ำจิ้ม ก็คือแบบว่าเป็นซอสพริกเฉย ๆ เลยอะค่ะ
อืม อือฮึ ๆ เอ่อ อืม อ๋อ ค่ะ คือแบบอร่อย ถึงแม้ว่าไอ้ร้านที่คุณหลงรักเนี่ย คืออร่อยถึงแม้ไม่จิ้ม ไม่จิ้มก็อร่อยอยู่แล้ว อย่างงี้ เป็น เป็น อืม เข้าใจแล้วค่ะ
อืม ค่ะ ถูกค่ะ ใช่ อืม มัน มัน มัน มันมี มัน มันก็คือ แบบว่า เอ่อ มันเป็น เขาเรียกว่าอะไร เป็นพื้นฐานยืนพื้นเลยแล้วกันว่า เอ่อ ก็น้ำจิ้มพริก พริกธรรมดาเนี่ยค่ะ ซอสพริกธรรมดาเนี่ยแหละค่ะ ก็ แต่ แต่ว่า ไอ้ ไอ้ตัวพระเอก ก็คือบอกว่าหมึกแดดเดียวอะ มันไม่เหมือน กัน <chuckles> เออ
อืม ค่ะ ธรรมดานี่แหละ อือฮึ ค่ะ ตบ หมึกแดดเดียว อืม ใช่ นึกภาพออก เข้าใจเลยค่ะอย่างงี้ ก็ โอ้โฮ ก็ต้องขอบคุณมาก ๆ เลยนะคะ วันนี้ที่ได้มาแบบเล่าให้ฟังว่า เมนูท้องถิ่นที่แบบคุณหลงรักเนี่ยมีอะไรบ้าง เอ่อ ก็มีทั้ง ไม่ว่าจะเป็นแกงเขียวหวานไก่ ไม่ว่าจะเป็น อ่า หมึกแดดเดียว ซึ่งแบบ อ่า สถานที่ก็อาจจะมีส่วนด้วยเนาะ อีก อ ที่หนึ่งก็ติดทะเลไปเลย อีกที่หนึ่งก็ โอ้โฮ แบบอยู่ในธรรมชาติ วันนี้ก็สนุกมาก ๆ เลยค่ะ ได้ ได้มา อ่า ฟังอาหารจานโปรดของคุณอะนะคะ ขอบคุณนะคะ
อืม อือฮึ ค่ะ ค่ะ อะฮะ ใช่ ค่ะ อือฮึ ใช่ ๆ ใช่ อืม อืม ได้ เอ่อ ได้เลยค่ะ ก็วันหลังค่อ ค่อยมาคุยกันใหม่แล้วกันนะคะ วันนี้ก็ต้องขอบคุณเช่นกันนะคะ สวัสดีค่ะ